E a giugno come ti dicevo, quindi diciamo che i periodi i periodi veramente clou ehm, vabbè che questo ristorante fortunatamente lavora come un pazzo tutto l'anno, però dal punto di vista stagionale, ehm, il di sicuramente le settimane più, ehm, da girone dell'inferno sono sicuramente tra a cavallo tra luglio e agosto. Ehm, però niente, non c'è stato verso, e come ti dicevo io, uhm, poi sono arrivata a un punto veramente di non ritorno, perché non avevo serate libere. Il fine settimana facevo la doppia, quindi sia pranzo che cena, non trova non tornavo neanche a casa fondamentalmente. Poi erano sul
Ah, giugno scusa, okay. Oka Sì, okay. E qui arriva lavo il lavoro da remoto immagino.